Ajá, me ahorró tiempo.
De hecho, justamente eso te quería preguntar, ¿cuáles son las actividades que más extrañas, o que sientes que realmente necesitas, eh, de tiempo para dedicar? A las cuales dedicar, mejor dicho.
Mm. Pues a mí me encanta definitivamente eh, solamente sentarme y yo escuchar algo en YouTube, ahí un documental, un algo.
Ajá.
Y así interesante que me guste, ¿no? Como por ejemplo, cómo va eso de, pues, los conflictos globales, no voy a mencionar nada, <chuckles> pero sí, así noticias, noticieros, a veces documentales de otras cosas, etcétera.
Ujú. Estar informado.
Poquito ahí chismear, chismosito ahí, que que si acá pasó esto, que la bomba, que <smacks lips> que explotó acá o así, <chuckles> y pues así, ¿no?
Okey. Ujú. Claro, muy válido. Temas de actualidad que son igual, interesantes, dependiendo, justamente, del interés de la persona, eso está muy bien. Mira, antes
Ajá. Claro, el otro día miré una noticia que que hay como montañas de basura que flotan en el mar, que de tanta contaminación.
Sí, sí, es verdad, eso es verdad. El tema, eh, del ambiente es muy muy delicado, sobre todo porque es como que si mucha gente realmente no no fuera consciente de lo que está pasando, y es un daño para la tierra y por ende, por nosotros.
Súper, ¿verdad? Uf. Sí, está bien sí, para nosotros, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo al tema, este, te digo, o sea, mm, yo creo que un trabajo de de aseguranzas, ¿no? Como de puras comisiones ahí.
Ujú.